Oye, fíjate que estaba buscando un consejo porque, últimamente he tenido muchos problemas con mis amistades, como que ya es ya pasamos la etapa de de todo, ya estamos cada quien haciendo nuestra vida y justamente en esta etapa, eh, se vuelve un poco como que complicado, ¿no? O sea, digamos que yo tengo un grupito de amigos, ah, que los conozco desde la prepa, digamos que hace más de 10, años aproximadamente, <chuckles> Entonces ya estuvimos juntos la prepa, la universidad, escogimos carreras no iguales, pero s curiosamente nuestras facultades estaban una al lado de la otra y después estaba, mm, em, eh, pues, trabajos, ya cada quien tenía su propio trabajo y pues, ya había menos tiempo para vernos, pero, tratábamos como que de hacer el esfuerzo. Ya algunos de mis amigos ya se comprometieron, ya se van a casar y todo, pero, como que se ha vuelto tedioso, ¿sabes? Tengo una una en particular que es mi ami mi mejor amiga desde la prepa. Nos hicimos un tatuaje juntas a ese grado de locura. Entonces, ah, justamente con ella hice todo, mis primeras todo, ¿no? Mis primeras fiestas, mis primeras mi primer viaje fuera del estado, mi primer viaje fuera del país, ah, mi primer concierto, muchas cosas así. Entonces, últimamente siento que es muy muy rara nuestra relación. Yo diría que ya no somos tan amigas, que podríamos ya hasta pasar como desconocidas y estaba buscando un consejo, porque, siento que es eso de que a cada rato como ella está comprometida, ya tiene otra vida t y su trabajo es como de cierta forma de Godín, como de 9 a 5, Tiene un horario establecido, ah, de lunes a viernes. Yo, en contrario, pues, tengo un trabajo que tengo 2, trabajos, pero, 1, p me los 2, me permiten una facilidad de tiempo, cuando yo quiera, ¿no? Am, yo estudié derecho entonces yo busco clientes y ahorita en diciembre, eh, todos los sistemas de gobierno están cerrados hasta enero, entonces como que tengo mucha facilidad de tiempo y todo. Pero, cuando tratamos de reunirnos siempre es como que ella pone unas excusas que ya no pueden ser como excusas ya hasta son tontas, ¿no? Como de: "Ah, no tengo ganas, me aburrí", o algo así y eso hace como que la relación sea de me veo muy migajero <chuckles> me veo muy migajero tratando como que ver para ver cuándo nos reunimos y cuándo salimos, pero, de su lado lo veo más como de, ah, ya no importa o, ¿sabes qué? Mi vida es más ocupada, más importante que la tuya y por eso no no no te voy a dar foco. Entonces, sí lo siento de esa parte un poco cruel y quería ver qué me podría recomendar porque neta, uh, ya estoy desesperada, ah.
Okey. Oye, bueno, pues, es normal que que una relación después de haberse construido durante mucho tiempo, pues, tienda a cambiar, ¿no? Especialmente sÍ esa relación nació como en una edad, pues, en la que todos creo que, eh, se empiezan a conocer y empiezan como a tener estas amistades más profundas. Eh, comentas que tú conociste a estas personas desde desde hace mucho tiempo y que una de las razones por las cuales tú crees que quizás se se están desviando un poco, eh, sus ideales, sus gustos es es porque, está está en pareja, ¿no? Está casada. Oye, ¿tú crees que, mm, que justamente esta situación, o a partir de este de este momento en el que ella se casó, pues, comenzó como el distanciamiento? O fue algo que que, mm, quizás solo lo detonó, que fue de forma gradual. Cuéntame más.
Ah, pues, como que la relación, eh, iba desgastándose poco a poco. O sea, creo que cuando acabamos la escuela, la universidad. Ah, mi amiga siempre ha sido de esas personas que te contesta tú le mandas mensaje <chuckles> y te contesta cuando quiere como en 3 meses. En pandemia me dejaba de contestar 3, meses, cada 6, y así, y yo lo tomaba normal, ¿no? O sea, hasta, em, otros amigos me decían: "Oye, ¿no sientes feo, de que tal persona, te conteste cada tanto?" O oye, ¿por qué a mí no me contesta? Y digo: "Ah, es normal, no te preocupes," pero ya ahorita estando en etapa adulta digo: "Ay no puedes estar ocupado, tanto tiempo para no contestar un mensaje." Es hasta cierto modo irrespetuoso y de cierta forma también he aprendido que cuando una persona te dice: "Es que yo soy así y no voy a cambiar" es qué horrible. <chuckles> Qué horrible que tú creas que ya eres así y no puedes mejorar. O sea, como que cambiar no significa como que que cambies tu persona, sino puedes mejorar también. Entonces, ah, empezó a distanciarse de de esta manera, como que siempre era muy distante mi amiga y ya salí y cuando ella decía que había que salir yo sí decía, ah, sí, claro, por supuesto. Como que de cierta manera también sentía cierta culpa, de que yo tuviera más a accesibilidad de mi tiempo y ella no. Entonces como que me veía más dispuesta, pero poco a poco, ella lo fue tomando como, ah, pues, es que ella no hace nada. Entonces ella está libre. Ah, entonces, sí puedes este día, y yo a veces sí tenía estaba ocupada y digo: "No, no puedo." Y ya lo tomaba de que, no te voy a odiar como que te te voy a funar o todo eso porque no así, pero de broma, pero en realidad sí se enojaba. Por ejemplo, ah, yo luego le enviaba mensajes y decía: "Que no podía salir ni nada", y ahorita. Ah, em, justamente en Halloween, bueno, en día de muertos, todo Halloween, lo que sea. Am, eh, me envió un mensaje así de que, ah, larguísimo de porque ella no se sentía que era mi amiga. Una Biblia una Biblia así de que me vio con otras amistades saliendo y que estoy siendo egoísta, en pocas palabras que cómo es que tengo otras amigas y ya yo le contesté. No pues, qué triste que te sientas así, pero yo te sigo queriendo ta, ta, ta. Quiero seguir saliendo contigo ta, ta, ta, ta, ta. O sea, yo migajeando y ella me pone no me contestó el mensaje y acto seguido me contesta otro mensaje de, ¿sabes cuán? ¿Sabes dónde va a haber una peda <chuckles> en en Halloween? Y yo le dije: "No, pero yo me voy a quedar en mi casa haciendo calabazas, caritas de calabaza por si quieres venir" y no me contestó, y de cierta forma fue como que, ay, me sentí bien usado como que me envía su descontento y después me pide un favor, como no puedo resolverle el favor, pero aún así le estoy ofreciendo otra opción, me me desechó y luego ahorita dije yo siempre le contestaba los mensajes así pronto, a la prontitud, pero justamente ahorita acaba de enviar un mensaje así de que oigan, y ¿sí nos reunimos en la casa de tal? No en su casa, en casa de tal, ni siquiera preguntando si ese tal puede, o no brindar su casa o tiene tiempo para para convivir, no sé. Y y yo no le contesté la verdad y se enojó y se enojó y nos bloqueó. Y yo dije guau, si fuera al revés, tú no, o sea. Sí te hubiéramos hecho lo mismo, hubieras dicho que somos exagerados y todo, está a un punto. Ya me cansé de ser siempre la persona prudente de estar pensando de que está ocupada como de solapar las cosas, y más con tantos años de amistad, como que ya ya estoy harta.
Ujú. Okey. Ujú. Ujú. Ujú. Okey. Okey. Ujú. Ujú. Okey, okey. Oye, y bueno, mencionas todos esos episodios en los cuales pues tú, mm, insististe un poco para querer ver a esta persona, y también como que en algunos momentos tú, eh eh, dijiste: "No". Para para salir con ella, y que te mencionó algo así como de que: "Bueno, tú tenías mucho tiempo". Casi casi que tú no querías, ¿no? Em, ¿has tenido la oportunidad de aparte de este momento en el que tú le mandaste estos mensajes de de, quizás en persona de decirle realmente, pues, cómo te sentías? Expresar lo que lo que quizás, en este momento querías que era un poco de, mm, de pasar tiempo, ¿no? Eh, ¿lo llegaste a hacer? ¿Llegaste a plantárselo como de manera clara en persona?
Am, realmente, creo que, no lo hemos platicado, pero el problema es que, sí lo platicamos ya hemos platicado cositas similares, como que ciertos, em, contratiempos, ciertas discusiones que hemos tenido, si las hemos platicado, pero siempre es lo mismo. De que: "Ay, es que tú no entiendes, estoy pasando por una situación difícil". Y yo digo: "Okey". Por eso precisamente como que solapaba, ciertas cosas de que: "Okey, lo entiendo, está bien, eh, estás pasando por algo difícil, y por eso me plantaste 2, horas, em, por eso me hicis no me contestas los mensajes, por eso todo tal tal". Pero también, eh, yo opino que en una parte la amistad es que me cuentes si estás pasándola mal, o si tienes algún problema y seas honesto, no que de la nada, ya me enteré porque: "Ah, llegaste tarde 2, horas". "Ah, es que le estoy pasando mal". Y yo: "Okey, pero me pudiste decir <chuckles> no no no hay contexto de de la situación, o ya tal vez no sientes la confianza para hablar conmigo". Entons yo opino que sería lo mismo de que se victimizaría, y en un punto es como de: "Ay, ya no te creo, ya no te creo. O sea, todos los pasamos mal, y todos los pasamos mal y no por eso quiere decir que te deje de hablar, y tome actitudes que son infantiles, y otras cosas". Entonces justamente estoy buscando, la manera de equilibrar, de que, ya no quiero ser nada más que sea quiero que todo sea recíproco. Ya nada más no quiero como que andar solapando <chuckles> a la persona y decir: "Ay, sí, cuando puedas". O todo eso, porque digo, pues, entonces, mm, ya no somos amigas del todo, ya nada más somos, ¿qué? Conocidos, con mucho tiempo de conocerse.
Ujú. Okey. Ujú. Ujú. Ujú. Claro claro. Te entiendo completamente. Oye, bueno, pues, eh, es una pena esta relación con tu amiga, que se haya deteriorado hasta este punto en el cual tú ya no te sientas, pues, para nada cómoda. Mira, yo lo que te sugeriría es que si tú conociste a esta amiga en un momento de tu vida como, mm, eh, la juventud que estoy seguro que seguro tienen un punto, eh, un lugar que les haya gustado mucho algún parque, quizás un café, eh, mm, un lugar que sea especial para ambas, y que les pueda traer buenos recuerdos. Mi sugerencia es que la invites a este lugar que puedas como, o quizás em, si tiene la oportunidad de de ir a este a este sitio, platicar con ella, como sabes, em, tener una cita en un lugar en el que les traiga buenos recuerdos, donde puedan evocar que pasaron cosas agradables pueda ayudar para hacerle frente y decirle claramente lo que tú estás pensando, todo lo que me dijiste. Quizá no de esta forma, eh, pero, sí de forma clara y respetuosa para que ella también entienda que bueno, que tú aprecias su su amistad que el tiempo que han pasado juntas, eh, ha sido muy importante para ti, que tú has hecho el mayor esfuerzo para poder mantenerla. Pero, que bueno, tú percibes que quizás ella no ha tenido la misma atención contigo y que no sabes muy bien cómo cómo equilibrar esto, ¿no? Te estás sintiendo como que tú estás dando más y no estás recibiendo, eh, lo mínimo, ¿no? Si se lo planteas así, de una forma respetuosa, yo creo que ella va a entender, o va a estar por lo menos, eh, más dispuesta a escucharte y quizás abrirse, ¿no? Puede ser que ella esté pasando por una situación complicada, como tú lo has mencionado. Tiene pues una pareja, eh, y bueno, tú también tienes tus tus trabajos, no que te que te ocupan mucho tiempo, pero, quizás es el momento, pues, de de platicar de frente y decirse que es lo que lo que les aqueja a ambas y bueno, de esa forma, pues, llegar a un acuerdo, ya sea que tú sientas que que quizás no no es la mejor amistad o no es la una amistad que tú quisieras mantener, mm, o que hay todo lo contrario, no que quizás sea el momento, pues, clave de de un nuevo capítulo en en su amistad, ¿qué te parece?
Guau, creo que sí voy a considerar bien antes de cortar ciertos lazos, como que tomar tu consejo de platicar en un lugar que sea cómodo para ambas, que recuerde, <chuckles> ah, lo que antes vivíamos y que me dieras este punto de vista extra, me ayuda demasiado a que, pues replantee las cosas. Entonces, te lo agradezco en serio, fue un gusto platicar contigo, espero que volvamos a coincidir pronto.
Claro claro. Cuando tengas algún problema, pues, aquí estoy, soy todo oídos.